Exatamente! É isso que acontece, tem pouco lugar para privacidade, eh, normalmente, né, o meu pequeno, eh, ele ele está dormindo no atualmente no nosso quarto, o de 5 anos, eh, tem a caminha dele, ele quis dormir lá. E eu tenho um de 18, o de 18 não gosta, né, nem pode, nem
Aham.
Eu tenho um de 5 e um de 18. E aí, o de 18 não não gosta nem que fale e tal. Eh, ele já fala: "Para, vamos parar com isso", e sai e tal, né, da da conversa.
Sim. É, porque de alguma forma ele j ele já presenciou e já sentiu também um pouquinho daquilo que você sentiu no passado, né?
Ele tá Exatamente, eu sinto isso e eu sei disso, sabe. E e eu preciso eh, eu não sei o que eu faço. Eu preciso melhorar isso.
Uhum. Isso isso é o primeiro passo, né. Eu acho que assim, eh, tornar consciente, né, aquilo que você a tua dificuldade, né, isso já é o primeiro passo, né. Por que na vida adulta a gente realmente precisa resolver as coisas como deve ser, né. Então, como você já te viveu essa experiência, então você vi tem essa coisa da empatia, né: "Caramba, a a as minhas crianças, né, não podem viver assim, pra ter as mesmas experiências. Eles precisam ter novas experiências até pra não passar adiante", né. Quando eles tiverem os próprios filhos, os próprios relacionamentos, não levarem isso, né. Mas, assim, um uma forma que eu vejo, eh, geralmente tem muitos casais que fazem isso, né. Eu não sei se o seu filho de 18 anos ele poderia ficar com o seu mais novo, em algum momento, tipo 1 horinha, meia hora, não sei, que seja. Eh, pra que vocês consigam se retirar daquele ambiente quando tiver um assunto, eh, mais importante, né. Ainda que você não esteja estressada nada disso, mas, às vezes, pelo simples fato de ter uma divergência, né, de pensamento, isso acaba também gerando ali, o eh eh eh, subir a altura de voz, essa coisa. Porque aí um fica querendo impor a sua própria visão, sua própria opi ni opinião, né. Então, eh, quando for situações, assim, mais importante que vocês têm que decidir algo, eh, tenta ou ir pro carro vocês têm carro?
Hum. Hum. Sim. Sim, verdade. Aham. Exatamente, eu penso isso! É, sim, sim. Exatamente. Uhum. Sim. Sim. Aham. Sim. É verdade. Aham, verdade. É verdade. É verdade isso.